Mmm.
Soalnya apa ya, kayak, eee, rawan banget ternyata dunia digital itu, jadi kita harus lebih pintar daripada orang-orang yang berusaha, menipu kita gitu Kak, mhm.
Mhm, benar benar, kita kita harus lebih pintar daripada orang yang berusaha menipu kita benar sih. <chuckles>
Heeh, iya kita tuh harus selangkah lebih maju, harus lebih tahu informasinya, tapi ya mungkin kalau misal orang di luar sana yang baru pertama kali atau kayak masih coba-coba itu masih rawan Kak, ketipu kayak kayak misal investasi nanti uangnya balik 100 kali lipat atau berapa kali lipat mereka masukin uangnya ke situ. Nah itu ketipu itu, nggak mungkin Kak, zaman sekarang kayak gitu kan.
Mmm. Bener. Oh betul. Betul, iya, iya memang kan katanya yang memang yang penipuan itu ngasih, eee, angin surga ya kayak nggak mungkin gitu ya tadi kan 100 kali lipat tuh nggak mungkin gitu, iya itu tuh ciri-ciri penipu sebenarnya kan. <chuckles>
Iya, omongannya tinggi banget, nggak mungkin. Bener, jadi pokoknya sebelum kejadian kita harus berusaha mengantisipasi gitu Kak. Kalau misalkan kecolongan kelalaian kita, karena karena kita, eee, ketipu gitu, b menjadi pembelajaran aja gitu Kak, ya gitu deh.
Mhm. Mmm, tapi selain GoPay sama Shopee kamu pakai OVO juga nggak sih Grab gitu, terus yang lain kayak misalnya Jenius ya? Kan banyak tuh sebenarnya
Mhm. Mmm, mhm, tapi, di hape aku cuma ada 2 itu doang Kak, <laughs> cuma GoPay sama BCA doang.
dari bank bank yang lain juga. <laughs> Oke oke. <chuckles> Tapi kamu ada nggak sih manajemen keuangannya gitu, misalnya, "Ah, eee, sebulan ini berapa sih ngasih berapa sih top up-nya" gitu kan, "untuk saldonya." Jadi kayak bisa biar apa namanya, manage keuangan nggak berlebihan gitu kan menggunakannya, ada nggak rencana seperti itu? Mmm.
Oke. Oh iya. Mhm, aku manage ada ada aku manage-nya itu dibagi 3, yang pertama itu mobile banking BCA tentunya terus juga GoPay terus juga uang cash pegangan. Jadi pokoknya mobile banking itu, eee, 50%, terus go GoPaynya itu 30% cashnya 20% kayak gitu Kak, iya benar benar.
Mhm. Mmm. Mmm. Oh gitu menarik nih, tiga puluh, lima puluh, dua puluh, jadi seratus persen ya?
Iya, iya. Jadi, eee, misalkan nah kenapa sih, eee, taruh uangnya itu di digital gitu kan? Biar kalau cash itu kan kayak greget pengen beli beli beli beli gitu kan dengan mudahnya kita menarik uang. Nah kalau misalkan kita kita taruh di dompet digital itu ya, kayak pas aku tadi bilang ikut-ikutan investasi, jadi kita kalau misal mau beli kita bagi 2, nih satunya masuk investasi satunya, jajan kayak gitu.
Mhm. Betul. Mhm mhm. Betul sih, lebih gampang lebih simple gitu ya, kayak lebih memudahkan kita juga ya, kayaknya, ya, Kak ya. Tapi kadang-kadang ngerasa nggak sih kalau misalnya pakai cash itu kita kayak kadang-kadang nih misalnya lagi belanja tuh, "Nggak ada kembalian nggak ada kembalian disumbangin aja," gitu kan. <chuckles>
Iya. Benar benar. Lebih mudah? Mhm, iya, jadi kita malah <chuckles> lebih bayar bayar lebih lagi kan kalau misal kita TF kan pas Kak, uangnya nggak ada bayar lebih bayar lebihan.
Betul.